Ayan yung, paraan na iba't ibang reaction ah, patungkol sa mga post ayun yung ah, tawag dun? Kunyari yung ah, iniidulo natin ay ayun nga, kagaya kay Yannah na ng isang moto vlogger 'di ba? Ah, 'pag
Hmm. Hmm. Mm. Hmm. Hmm. Tama, oo kilalang kilala yan ngayon, hmm.
Oo, siya yung ngayong topic na sa paraan na nasira yung kanyang ah, reputasyon sa pagko-content at ayun, apektado lahat ng earnings niya sa paraan ng lahat ng social media accounts niya is bumaba yung, ah, followers, tapos ah, dami pang mga reaksyon 'tsaka hate comments na talagang mahihirapan kang magsimula 'di ba? Kahit hindi ka fans eh, hindi ka na din mag gugustuhin na mag follow sa kanya kasi nasira na yung kanyang imahe, 'di ba? 'Tsaka ah oo.
Tama. Kaya nga eh. Mm. Tama. Hmm. Hmm. Mm. Tama. Naku. Tama. Hmm. Tama. M Tama. Ala Sige-sige, 'tsaka ano.
Ayan. Ikaw para sayo? Ano yung mga ano reaksyon mo naman?
Hmm. Oo. Oo. Ay sabi mo nga 'no depende nga talaga yan 'no, kasi merong kontrobersyal na para ipagtanggol mo yung sarili mo, pwedeng linisin mo yung pangalan mo. Pero yung katulad nung nangyari diyan kay Yannah na alam mo hindi ko siya kilala eh. So, nakilala ko nalang siya dahil dun sa kontrobersya sakanya kasi araw-araw ko siyang nakikita sa feeds ko. Sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, siya lang yung laman non 'no nabalita pa nga sa TV yan so sa hindi magandang paraan siya sumikat, ayan katulad nung sinabi mo. Bina bina-body shaming na siya, dati hindi naman hindi naman ata pinapansin ng tao yun. So dahil nga sa isang pagkakamali na i-vinlog niya pa, ayan, lumaki ng lumaki at hindi ko alam kung kung marami pa alam mo, kung binura niya ba yung kanyang video? Hindi ko alam kung binura niya eh. so
Oo. Oo. <chuckles> Oo. Oo. Oo. Ah, kahit burahin niya yun eh, marami na ring mga ano, post or mga copy ano, download yung mga pino-post na din, oo.
Ah, oo, oo bina dinownload na nila, yun nga yung nakakatakot pa dun 'no? Yu yu yun na yung nakakatakot dun kasi gusto mo kasi gusto mo ng umalis dun sa kontrobersya na yun pero dahil nga digital na tayo, ang dali lang i-download nung kung anumang video yung nag-pasikat sayo yung kontrobersyal ano talagang, sobrang kailangan ng mas maraming-maraming ingat ngayon kung gusto mo man sumikat pero sa kanya siguro naging negatibo, hindi ko alam kung makakabangon pa siya dun, medyo mahirap yung sitwasyon niya ngayon kasi malaki, lumaki ng lumaki yung problema eh. Mm. Hmm, sa ti oo sa tingin mo ba may mga panahon ba na nakakatulong talaga yung kontrobersiya para sa career ng artista? Oo, s kailan naman siya nakakatulong? Sa tingin mo ba?
Oo dinownload. Oo. Oo. Oo. Totoo, ayan. Ayan.